Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Chính xác, chính xác. Mình rất đồng ý nha, mình rất đồng ý. Mình thấy rằng ờ, đấy, Chí Chính phủ, xã hội có một cái trách nhiệm cực kỳ lớn này, đúng không? Đó, đó. Ý là đối với doanh nghiệp thì họ có thể áp dụng những xã hội, đúng không? Để có thể có thể đào tạo những cái lao động nghèo này và trả lương một cách công bằng hơn, đúng không? Công nhận không? Hoặc là hoặc là cái những cái chương trình, gọi là, mentor, cái chương trình, gọi là, hướng dẫn ấy, miễn phí này giúp người trẻ có thể, ờ, phát triển lên những kỹ năng, ờ, bên ngoài, kiểu, hợp với, gọi là, hợp với cả là xu hướng công việc bây giờ ấy. Đó, đó, bạn bạn hiểu mình không?
<tsk> Ừ. Ừm, ừm. Ừm. Ừm. Sao bạn? Ừm. Ừm. Đúng, đúng rồi, ừm. Ừm. Ừm, chính xác. Đúng, đúng, ừm. Ừm. Ừm, ờ. Ừm. Ờ. À, hiểu, hiểu, ừm, ừm, đồng ý, đồng ý. Mình thấy nha, à, kiểu là, cái cơ hội phát triển cá nhân của mình, á, đôi khi á, nó sẽ bị ảnh hưởng, kiểu, nếu mà mình nghèo quá thì, ờ, mình đâu có cái cơ hội để mà mình, à, à, tiếp cận với, a, ví dụ ví d ví dụ như với cái nền, gọi là sao, hiện tại, với nền công nghiệp hiện đại như ngày nay đâu, đúng hông? Cho nên là, à, mình thấy là cần thiết cần thiết phải là sao có cơ hội để cho, ờ, những người nghèo họ tiếp cận hơn với cái nền hiện đại, với cái nghề nghiệp, gọi là sao, có thê có nhiều thu nhập hơn á.
Ừm. Ừm. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi, chính xác nha, chính xác. Mình cực kỳ đồng ý với với cái ý kiến thừa của bạn nha. Đó. Và và mình nghĩ là theo không biết là theo bạn ấy thì, ờ à, giàu và nghèo thì nói chung là cũng, gọi là, một cái vấn đề cuối, đúng không? Là cố gắng phát triển một cách triệt để để xã hội trở nên tốt đẹp hơn, đúng không? Ừm.
Ừm, ừm. Ừm, ừm. Ừm, ừm. Rồi, ừm. Ừm. Ừm. Ừm, ừm. Ừ, ờ. Ừm, ừm, đồng ý, đồng ý, đồng ý. Ừm, ừm, ừm, ừm, ừm, chính xác, chính xác. Rồi, mình cũng rất là cám ơn bạn nha. Rồi, chào bạn nha, bye bye. Ừm.
Ừm. Ừm, cảm ơn bạn nhiều nha. Bye bye.